Вот, который я распознал гораздо после.
То есть, получается, вот эти твои друзья, которые были онлайн, они как медиаторы были. Ты мог поделиться с ним тем, чем ты, м, ну, не мог или не хотел, а, делиться с людьми, которых ты потом будешь каждый день видеть.
Мгм. Да и Ну да, в определенной степени это тоже уязвимость, как бы если я ра расскажу им обо всём как бы, может, я их хочу обсудить. Вот. Поэтому для меня, наверное, вот эти первые онлайн-друзья были, а, сродни, э, таким попутчикам в поезде, с которыми можно было откровенно разговаривать и больше никогда не увидеть их.
Ага. Какое классное сравнение, да. Мгм.
То есть, куда они там поехали? Вот. А вот на следующем этапе жизни, м, появились всякие дневники, где можно было писать уже, вот, и читать, в том числе комментировать и общаться. И вот там я, наверное, там с 5 какими-то людьми повстречался. Не то чтобы прям су супер общались, но тогда стало заметно, насколько, конечно, вот, э, эпистолярный жанр и писать, и разговаривать- это разные вещи.
Мгм. Мгм. Мгм. А не было страшно, что ты вот поделился чем-то личным, сокровенным в своих дневниках, это прочитали, а потом, м, ты увидишься с человеком, который
Мгм. Да. Мгм. Мгм. А потом раз пи а, пи пианино дома не откроет. <laughs> Мгм.
<laughs> Да и да и форточка открыта. Вот не было, м, с как-то, я не знаю, некомфор Да. Да.
Да. Мгм. Мгм. Что я встречусь, а он будет знать обо мне всё? Да, конечно, было, но просто, м, дело в том, что я не писал приватных дневников, то это мог прочитать вообще всё кто угодно. То есть у меня какая-то была такая Я же сказал, что брак, он всё-таки был таким не очень удачным, и для меня это была определенного рода правдотерапия.
Мгм.